ครับผม ถ้าพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์ทะเลเนี่ย อยากจะถามว่าตัวคุณเนี่ย คิดว่าเราเนี่ย ควรที่จะเริ่มจากอะไรดีครับ?
ครับ โอ้โฮ นี่เหมือนคุณถามคำถามถูกคนมากเลยนะ เพราะว่าจังหวัด จังหวัด ที่ผมอยู่ ที่บ้านผมเลยเนี่ย มันเป็นจังหวัดที่ติดทะเล แล้วก็มีแม่น้ำสายหลักที่ อ่า ไหลลงสู่ทะเลเลยด้วย อ่า เพราะฉะนั้นผมว่า คำถามเรื่องเนี้ย มัน มัน มันผูกพันกับตัวผมมาก ๆ เลยอะ
อือ อา ยังไงครับ? เออ โอ้ จริงเหรอครับ? เออ อ๋อ ก็คือคุณเป็นคนที่เป็น <tsk> แบบว่า อยู่ในพื้นที่ที่มีทะเล ติดกับทะเล แล้วก็มีแม่น้ำติดด้วย ใช่ไหมครับผม? อา แล้ว ผมอยากรู้ว่า คุณมีแบบว่าหรือ ในพื้นที่คุณน่ะ หรือว่าตัวคุณเองเนี่ย มีวิธีการอนุรักษ์ทะเลยังไง? อือ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
ถูกต้องครับ ถูกต้องครับ อือ โอเคเลยครับผม อ่า ในตัวจังหวัดผมเนี่ย คือจังหวัดสมุทรสงคราม มันจะมีแม่น้ำลงมา แล้วก็ในจังหวัดเนี่ย มันจะมีพวก อ่า ลำคลอง หรือว่า อ่า พวกลำคลองหนองบึง อะไรพวกเนี้ย มันเยอะมาก ๆ ซึ่ง เกิดจากสมัยก่อนเนี่ย เราเดินกันทางเรือใช่ไหมครับ ก็จะมีการขุดคลอง หรือว่าอะไรเนี่ย ประมาณผมว่า บ้านมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดเนี้ย มีพื้นที่ติดคลอง และติด ท ติดน้ำ
ครับ สมุทรสงครามครับ อืม อ๋อ ครับผม ติด อะ แล้วบ้านของคุณติดคลองเหมือนกันไหมครับ?
ติดครับผม <chuckles> ติดคลองอยู่ ใช่แล้ว แล้วทุก ทุกคลองของทุกบ้านเนี่ย มันจะออกไหลออกสู่ทะเลเลย อืม มันก็เลยเป็นสิ่งที่ อ่า ทางจังหวัดเนี่ย เขาจะรณรงค์เลยว่า อ่า ทุกบ้าน และทุกครัวเรือนเนี่ย ขอความร่วมมือเลย แกมบังคับนั่นแหละครับผม ในเรื่องของการทิ้งขยะ และการทิ้งน้ำเสีย น้ำอะไรจาก จากการบำบัดเนี่ย เราจะไม่ทิ้งลง ลงคลองเด็ดขาด
อ๋อ ติดเหมือนกัน อืม โอ้ ยังไงครับ? ครับ อืม เอ๊ะ ผมถามนิดหนึ่งครับว่า ในเรื่องของการทิ้งขยะ ปกติแล้วไปทิ้งกันที่ไหนกันครับ?
ครับผม อืม อ่า ในเรื่องของปกติของแต่ก่อนเลยเนี่ย คนทิ้งลงแม่น้ำคลองค่อนข้างเยอะ แต่ว่า อ่า บ้านคนที่ถึงแม้ว่าจะ <clears throat> ส่วนใหญ่ติดคลอง ใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้เริ่มมีถนนติด
อืม โอ้โฮ ครับ อืม
หลาย ๆ หลังก็จะติดถนน ทางพื้นที่ทางจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีการบริการถังขยะมาให้ ไว้ให้ แต่ละบ้านจะมีถังขยะเป็นของตัวเองที่เป็นถังพลาสติกสีน้ำเงินอะ อา แล้วอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะมาเก็บครั้งหนึ่ง ครับผม อืม ก็เลยขอความร่วมมือทุกคนเนี่ย อ่า ทิ้งให้เป็น ขยะให้เป็นที่ ว่างั้นเถอะ
อืม เข้าใจครับ เข้าใจ อ๋อ ถังขยะ เออ ครับผม เข้าใจ อืม แล้วเพาะ อา
แล้วก็ช่วย อนุรักษ์แม่น้ำลำคลองเป็นหลักเลยครับผม
ครับ ผมขอถามอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับผมที่บอกว่า การทิ้งน้ำเสียแล้วก็ทิ้งตัวขยะ ทิ้งตัวขยะเราก็รู้ไปแล้วเนาะว่า อ่า ทางเทศบาลหรือว่าหน่วยงานต่าง ๆ เขาเอาถังขยะมาให้เราเนาะ ส่วนในเรื่องของน้ำเสียเนี่ยไปทิ้งที่ไหนครับผม? ผมอยากรู้ เพราะว่ายังไงมันก็ต้อง มีที่ที่ปล่อยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ? แบบว่าต้องลงน้ำอยู่ดี
ได้ อือฮึ อืม เออ ใช่ น้ำเสียนี่มัน มันไม่เชิงเป็นน้ำเสียเพราะว่า อ่า จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มันห้ามตั้ง อ่า โรงงานอยู่แล้ว น้ำเสียที่เขาหมายถึงพวกเนี้ยแค่เป็นน้ำที่แบบว่า อ่า ตามครัวเรือน ใช่ เพราะครัวมันติดคลอง ใช่ไหม ใครผัดหรือว่าทอดน้ำมัน อะไรอย่างเงี้ย เขาจะเทลงคลอง เทลงท่อน้ำแบบ จากความ แต่ก่อนเนี้ยมันก็จะเกิดความ พวกมีไขมันอุดตัน ตามท่อระบายน้ำตามในตัวเมือง แล้วก็คราบมันตามในคลองเนี่ย ซึ่งเป็นสิ่งไม่ดี เขาก็เลยเปิดการ อ่า ร่วมกับปั๊มน้ำมัน ปั๊ม PTT ปั๊มบางจากเนี่ยแหละ อ่า รับซื้อน้ำมันที่ตามครัวเรือนที่ใช้แล้วเนี่ยรวบรวมไว้ เขาให้ลิตรละ 10 บาทเลยนะ <chuckles>
อืม อ๋อ ใช้ในบ้าน อา ครับ อืม ครับ เข้าใจครับ อา ครับผม ใช้แล้ว โอ้โฮ! 10 บาทเลยเหรอครับ? เยอะนะ เออ
ใช่ 10 บาทต่อลิตร อา ทุกคนก็เลยแบบ อา ไม่ต้องทิ้งเอามาขายต่อให้กับทางปั๊มเพื่อเอาไป อ่า อาจจะรีไซเคิลหรือเอาไปทำอะไรต่อก็แล้วแต่เขา ใช่ครับผม ไม่ทิ้ง ให้เกิดประโยชน์ ให้เป็นขยะ ทางครัวเรือนก็อาจจะได้เงิน เม็ดเงินกลับมาด้วยนิดหน่อย นี่ก็เป็น สอง สอง เคส ใช่ครับ ทั้งขยะและ อ่า น้ำเสียทางครัวเรือน ไม่ให้ทิ้งอะครับ
ครับ เอาไปรีไซเคิลใช้ใหม่ อืม อืม ก็ดี ดี ดีมาก ๆ เลย แล้วนอกจากน้ำมันน่ะครับ ตัวน้ำที่เราใช้แบบว่า อาบน้ำ ซักผ้า หรือว่าใช้ล้างรถต่าง ๆ อะที่ไม่ใช่น้ำมันเนี่ย เขาทิ้งกันที่ไหนครับปกติ ทิ้งตามท่ออย่างงี้เลยเหรอ?
อืม อือฮึ อา อันนี้เขาค่อนข้างจะอนุโลม แต่เขาจะมี ให้ทุกบ้านที่เป็นบ้านใหม่ เขาจะ อา เหมือนมีเป็นท่อพักอะ ท่อพักน้ำและท่อบำบัดตามบ้านอะ ที่เป็นท่อกลม ๆ ฝังไว้อะ เขาจะรณรงค์ แล้วก็ขอให้ทุกพื้นที่มี มีท่อนี้ ก่อนที่จะแบบว่า ปล่อยน้ำเสียออก
อืม ครับ มีท่อพัก อืม แล้วเขาก็จะไปบำบัดต่อ อย่างงี้เหรอครับ?
เป็น อา ใช่ครับ เป็น เป็น เป็นเหมือน มันไม่ใช่ท่อเป็น มันเป็นเหมือนถังบำบัดเลยอะ
ก่อนปล่อย ถังบำบัดเลย โอ้! เข้าใจครับ
ใช่ครับผม เหมือนพักน้ำก่อนประมาณนั้นน่ะ คือน้ำ น้ำไม่ดีก็จะเหมือนกับตกตะกอน แล้วไอ้ชั้นบน ชั้นบนที่มันเยอะมันถึงจะไหลออกไปได้ประมาณนั้น
อืม อ๋อ ก็คือไม่ ไม่ใช่แบบว่าใช้แล้วทิ้งลงคลองเลย ก็ต้องมีแบบไปลงถังบำบัดก่อน
ใช่ ใช้ที่โดยตรงสารเคมีอาจจะยังไม่สลาย ใช่ครับผม
อืม ดีครับ ๆ เอาล่ะ เล่าต่อได้เลยครับว่า อนุรักษ์ยังไง? อืม
แต่ก็ช่วยได้เยอะนะ ผมว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตามแม่น้ำลำคลองเนี่ย ปลา คนตกปลา ตกกุ้งเนี่ย เขาจะไม่ค่อยมี ให้ตกเลย แต่เดี๋ยวเนี้ยมันก็เริ่มฟื้น ฟื้นมากขึ้น ปลาเยอะขึ้น ใช่ครับผม ใช่ ก็เป็นส่วนหนึ่ง
อ๋อ ธรรมชาติก็ฟื้นขึ้นมาแล้ว อืม คุณคิดว่ามันมาจากการที่เราอนุรักษ์ หรือว่ารณรงค์อย่างนี้ไหม มันก็เลยฟื้นตัวขึ้น? อืม
ใช่ ๆ ครับ เขาเป็นการที่แบบ อืม ถูกต้องครับ ที่จะเป็นการดำเนินการของทางจังหวัด และก็ความร่วมมือกันของชุมชน
โอ้ ดีครับ ดี ๆ
ท ที่ทำให้สภาพแวดล้อมกลับมา อือฮึ
โอเค อะ เล่าต่อเลยครับว่า อนุรักษ์ยังไง? อา
อ อา หลังจากนั้น อา หลังจากที่เขาชา เชิญชวนให้กันเรื่อง ดูแลต้นน้ำใช่ไหมครับ ทีนี้ ถึงบริเวณชายฝั่งทะเล
อืม ครับ อืม
ทางจังหวัดผมเนี่ย มัน มันไม่ใช่หาดที่เป็นแบบหาดทราย มันเป็นหาดพวก อ่า ดินเลนเป็นตะกอนแบบพวก เอ่อ ชายฝั่งที่เป็น ป่าโกงกางว่าอย่างงั้นเถอะ ใช่ ป่าชายเลน อะฮะ ซึ่ง อ่า มันก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าช่วงก่อนนั้น ที่เขาจะตัด ตัดไม้โกงกางเนี่ย เอาไปทำเผาถ่านกัน
อ๋อ ครับ อ๋อ ชายเลน อา ครับ ยังไงครับ? อืม อือ
อ่า ก็เลยเชิงว่า อืม ใช่ เอามาทำถ่าน มันจะมีชุมชน แล้วก็จริง ๆ ถ่าน ถ่านของจังหวัดผม ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะ แต่ว่าด้วย ด้วยการที่แบบว่า เขามีการจัดสรรผลผลิตไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะดีกว่า เขาเรียกว่าไม่เหมาะ ก็เลยตัดป่าโกงกางเนี่ย ทำให้มันเสื่อมโทรมไปเยอะ ทางจังหวัดเขาก็จะรณรงค์ให้คนในพื้นที่กับหน่วยงานต่างต่าง เนี่ย ร่วมกิจกรรมในการปลูกป่าโกงกางเพิ่ม อา เพื่อขยาย
ทำได้ด้วยเหรอครับ? โอ้โฮ ดี ๆ ชื่ออะไร? อืม ครับ โอ้โฮ ก็คือปลูกทดแทนที่มัน หายไป เพราะว่าเอาไปทำถ่าน
ผ่าน <chuckles> ใช่ ทั้งปลูกทดแทน และปลูกเพิ่มขึ้นด้วย เพราะว่าป่าโกงกางเนี่ยรากเขาเนี่ย มันจะสูงเหนือน้ำ
ใช่ไหมครับ? โอ้ โอเค เนี่ยแล้วปลูกเพิ่มด้วย อือ ครับ
อา ด้วย ด้วยสภาพ อ่า ทางกายภาพของเขาที่เป็นแบบนั้นน่ะ มันเอื้อต่อการทำให้สิ่งมีชีวิตตามชายฝั่งเนี่ยเหมือนเป็นที่อยู่อาศัยของเขา
เหรอครับ? อืม อ๋อ เข้าใจครับ เป็นที่อยู่อาศัย แล้วเหมือนสามารถเป็นที่แบบแนวกั้นน้ำได้ไหมครับ? โอ้
อืม ใช่ ๆ แบบนั้นเลยครับผม ใช่ครับ เราไม่ต้องแบบว่าเอาไปทำแนว หรือว่าไม่ต้องไปทำอะไรที่แบบว่า อ่า เป็นโครงสร้างหลักทางเขื่อนเนี่ย แค่เราปลูกต้นไม้ เราได้พวกนี้กลับมาหมดเลย และได้มากกว่าการทำเขื่อนด้วย <chuckles>
ครับ อืม ยังไงครับ?
เออ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาตีน ไอ้ปลาที่แบบมันเดินได้บนดินนะครับผม แล้วก็ปู ปูกล้ามดาบ
อ้อ ครับ เข้าใจครับ อืม
หรือว่าปูแสมที่มันสามารถอยู่น้ำกร่อย น้ำ น้ำจืดได้ คือสิ่งมีชีวิตแค่ 3 อย่างเนี้ย มัน จริง ๆ แล้วมัน ดูเหมือนแค แค่ 3 ชนิดอาจจะน้อยใช่ไหมครับ แต่ บ อา แต่ไอ้ 3 อย่างเนี้ยมันรักษาสภาพแวดล้อมตรงชายฝั่งให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นได้มากเลยครับผม เพราะ ป ไอ้ปลาพวกเนี้ย ปลาหรือปูเนี่ยมันเป็นตัวเล็ก ๆ ใช่ไหมครับผม พอเราเมื่อมมีตัวเล็ก ๆ ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์ใหญ่ เพราะฉะนั้น
อือ แค่สะ เดอ ครับผม คือ อืม ครับผม มันก็เป็น เหมือนเป็น อือ ห่วงโซ่ไป
ใช่ ๆ เราเพิ่มระบบของห่วงโซ่ให้มากขึ้น มันก็เลยสร้างความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ได้มากขึ้น ถูกต้องไหมครับ? เมื่อเรามีปลาข้างล่างใช่ไหมครับ เรามีป่า ป่าโกงกาง ป่าต้นแสมแล้วด้วยเนี่ย อ่า ลิง ลิงที่แบบว่า ใช่ ลิงแสมมันก็กลับมา
อา ครับ อืม โอ้ ดีมาก ๆ เลย ครับ ไอ้ลิง ลิงมีด้วยเหรอครับ? โอ้ ครับผม
ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม แต่ก่อนมีลิงแสมเยอะมากครับผม แต่หลัง ค อ่า จากการเสื่อมโทรมของป่าชายเลนเนี่ย จะทำให้ลิงเนี่ย มันอพยพไปทาง อ่า จังหวัด ฟ เพื่อนบ้าน ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ อ่า เพชรบุรี อ ทำนองนั้นน่ะ แต่พอป่าอุดมสมบูรณ์เพิ่มปุ๊บ ลิงมันก็กลับมา ใช่ครับผม แล้วสิ่งมีชีวิตที่มันเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ และความสะอาดของอากาศอะ อย่างของหิ่งห้อย
อืม ก็หายไปใช่ไหมครับ? อ๋อ เพชรบุรี ครับ กลับมา โอ้ คืออะไรครับ? อ๋อ
หิ่งห้อยที่มันเรืองแสงตอนกลางคืนเนี่ย มันก็กลับมาด้วยครับผม
เออ ๆ คือปกติแล้ว ทุกวันนี้ก็แทบจะ หา เห็น เห็นได้ยากมาก ๆ แล้วนะครับ แต่กลับมา
อา หายาก ยากมากครับผม ยากมาก อือฮึ
คือ หิ่งห้อย เป็นตัวสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ได้เลยเหรอครับ? อืม ดีครับดี
อุดมสมบูรณ์ และความสะอาดของอากาศ ซ ซึ่งเนี่ยครับผม พอมีหิ่งห้อยกลับมาน่ะ ก็ทำให้แบบว่าชุมชนพื้นที่ที่อยู่ติดทะเล ติดทะเลตรงนั้นเนี่ย ที่เขามีหน้าที่หลักในการ อ่า ดูแลป่าใช่ไหมครับ เขาก็สร้างความแบบ เหมือนกับเป็นความสำเร็จ ในการที่เขาลงทุนลงแรงไปเป็นแรมปี แล้วพอธรรมชาติมันฟื้นตัว แล้วมีหิ่งห้อยเนี่ย มันก็เหมือนกับการลงแรงของเขาเนี่ย มันประสบความสำเร็จแล้ว มันไม่เสียเปล่าอะครับผม ใช่ คือวงบอกชัด ๆ เลยว่า อ่า ธรรมชาติตรงเนี้ย กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งแล้วนะ ประมาณเนี้ยครับผม
อืม ครับ อืม ฟื้นตัวสำเร็จ เราก็ภูมิใจ อา โอ้ ดีครับ อือฮึ สิ่งที่เราทำไป มันก็ไม่ได้สูญเปล่า
ใช่ ใช่ ใช่ครับผม
โอ้โฮ ดี ๆ
แล้วนอกจากนั้นพอ อ่า ตัว ตัวป่าชายเลนเนี่ย มันกลับฟื้นขึ้นมา ใช่ไหมครับ มันก็ทำให้ อ่า ชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ติดตรงนั้นเนี่ย มีโอกาสที่จะสร้างอาชีพมากขึ้นด้วย
ครับ อืม ครับ อือ คือแบบว่า ยังไงครับผม ที่คำว่าสร้างอาชีพ?
อา เพราะว่า อ่า ตรงจังหวัดผมเนี่ย มันมีน้ำขึ้นน้ำลงใช่ไหมครับ พอมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์แล้ว แน่นอน อ่า ดินคอน ดินตรงชายเลนที่เป็นดินตะกอนแถวนั้นน่ะ มันก็จะอุดมสมบูรณ์ด้วย ใช่ไหมครับ ก็ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นน่ะมีโอกาสทำฟาร์มเลี้ยงหอยแครง
อืม ครับ ครับผม อ๋อ ก็คือ
ซ ซึ่งเป็นฟาร์มธรรมชาติด้วย อา
อ๋อ มันก็คือแบบว่า คือมันเหมือนเป็นผล ที่ฟังมาเหมือนเป็นผลต่อยอดเลยเนาะ ก็คือตะ จากแรกก็คือเรารักษาต้นน้ำ เสร็จปุ๊บ ต้นน้ำดี
ผลพลอยได้ ใช่ครับผม <chuckles> ถูกต้อง ต้นน้ำดี อา น้ำที่ไหลมา
เราก็ไปทำให้แบบว่าชายฝั่งปลูกนั่นปลูกนี่ แล้วพอได้น้ำดีมันก็เติบโตขึ้น ธรรมชาติก็ ฟื้นฟู เสร็จปุ๊บ
อุดมสมบูรณ์ ถูกต้อง เลยครับผม
ชาวบ้านก็ได้ผลประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์นี้ด้วย
ในพื้นที่ ท ที่อุดมสมบูรณ์นั้น อา ทำฟาร์มสร้างอาชีพได้อีก <chuckles>
อือ ครับ ยังไงต่อครับ? แล้วนอกจากหอยแครงมีอะไรอีกไหมครับ?
อ่า นอกจากแข็งแรงแล้ว อ่า การเลี้ยงปลาทูชายฝั่งที่แต่ก่อนเนี้ย ชาวบ้านเขาเรียกว่า ปลาทูโป๊ะก็กลับมา
อืม ปลาทูโป๊ะ ปลาทู ปลาทูโป๊ะคืออะไรครับผม? พอจะ เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม ยัง มันแตกต่างยังกันยังไง?
อ่า โอเคเลย ปลาทู ปลาทูที่ อ่า เราทานทั่ว ๆ ไปเนี่ย มันจะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือปลาทูทะเล ที่เป็นปลาทูแม่กลองเนี่ยจะเป็นปลาทูที่เป็นตัวเล็ก
อืม ครับ อา เป็นแม่กลอง ครับผม
ตัวเล็กที่ ที่เขา อ่า หน้างอคอหักที่เขาเรียกกันนะครับผม แล้วปลาทูที่แบบว่า อ่า น้ำลึกเนี่ยจะตัวใหญ่ จะเป็นตัวตรง ๆ ซึ่งปลาทูแม่กลองที่เป็นตัวเล็ก ๆ เนี่ย อ่า เป็นปลาทูน้ำตื้นแล้วก็ แต่ว่าเป็นปลาทูที่มันมีสารอาหารค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสารโอเมกา 3 จะสูงมาก แต่ปลาทูโป๊ะเนี่ยมันจะเป็นปลาทูที่เขาเลี้ยงตามชายฝั่ง เขาจะใช้ อ่า พวกไม้ไผ่เนี่ยกั้น ๆ ๆ ๆ ๆ เป็น เป็นพื้นที่บริเวณแล้วเลี้ยงปลาทูในนั้น
อืม ๆ ครับ อืม ความสูง ครับ แล้วปลาทูโป๊ะล่ะครับ อืม สัตว์เลี้ยง อืม
กึ่งประมาณว่า อ่า ปลาทูกึ่งเลี้ยงกึ่งธรรมชาติน่ะครับผม
โอ้ โอ้ ดีเลย
แล้วด้วยการ แล้วด้วยการที่เขาอยู่ชายฝั่งที่มีดินตะกอน อ่า อุดมสมบูรณ์ ทำให้เนื้อปลาทูชนิดเนี้ยถ้าทานสด ๆ เนี่ย มันจะมีความหวานมากกว่าปลาทูชนิดอื่น
ครับ อืม ทานสดเป็นด้วยเหรอครับ? อันนี้ไม่รู้เลย
อ้าว ที่หันคือ
อืม
จับมาสด ๆ แล้วเอามา ปรุงอะครับผม มันจะมีความหวาน ไม่ใช่แบบว่าเอาจะทานสด ๆ เหมือนปลาทะเลทั่วไป <chuckles>
ประกอบอาหาร อา เออ ๆ ๆ ค ครับ เออ
อา มันจะมีรสหวานอยู่ครับผม ซึ่งมันจะมีความ ถ้าเกิด คนที่ได้ทานปลาทูบ่อย ๆ เนี่ย เขาจะแยกออกเลยว่า ว่าปลาทูโป๊ะเนี่ย ถือว่า
มันก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นเนาะ อืม
โอ้ ที่อร่อยที่สุดของปลาทูทั้งหมดเลย <chuckles>
โอ้โฮ คือผมก็ <tsk> แปลกใจเหมือนกัน ปกติก็จะเคยได้ยินแต่ว่า เออ ปลาทูแม่กลอง อะไรอย่างงี้เนาะ ปลาทูโป๊ะก็ใหม่มาก อืม
ปลาทูทั่วไป อ้าว ทูแม่กลอง ใช่ครับ ปลาทูแม่กลองถือ ถือว่าดีนะ แต่ถ้าเกิดปลาทูโป๊ะแม่กลองเนี่ย หาได้ยากจน มันจริง ๆ แล้ว มันเกือบจะหายไปแล้วนะ เพราะว่าด้วยความที่ไม่อุดมสมบูรณ์ แล้วเขาเลี้ยงกันแล้ว ไม่ประสบความสำเร็จ อา ก็เกือบจะหายไป แต่พอพื้นที่กลับมา พือ ดี เขาก็กลับมาทำอาชีพนี้ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นหอยแครง หรือปลาทูโป๊ะเนี่ย ก็ทำให้ของดีเป็น เมืองแม่กลองเนี่ย กลับมาอีกแบบหนึ่ง อะฮะ <chuckles>
ครับ อืม ยินดีครับ ไปครับ โอ้ อัศจรรย์จริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกับเราแบบเราเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ เนาะ แบบว่า ด้วยเริ่มจากตัวบ้าน ที่เราแบบรณรงค์ รักษาขยะ ปล่อยน้ำทิ้ง กลับกลายเป็นว่า ที่เราทำมาปุ๊บ มัน ส่งผลดีต่อจังหวัดเลย โอ้โฮ
ใช่ครับผม ใช่ อืม สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ รวมถึงสร้างอาชีพให้กับคนพื้น พื้นที่อีกต่างหาก อา
อืม ดีนะครับ อืม แล้วนอกจากนั้นพอจะมีอีกไหมครับ? อืม
หลังจากที่เราทำจากต้นน้ำใช่ไหมครับผม มีครับผม จากชายฝั่งอุดมสมบูรณ์แล้ว ตัวทะเลที่เราพยายามรักษาน้ำ ให้อยู่ใน อ่า ความสะอาด และความอุดมสมบูรณ์เนี่ย ปลาทะเลก็ค่อน ได้อานิสงค์ไปด้วย
ครับ โอ้! ปลาทะเล
ปลาทะเล ส ในที่เราทำการประมงในจังหวัดเนี่ย ก็มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น จากแต่ก่อนเนี่ย เขา ไม่มีการแบบว่า อ่า กำหนดกฎ กำหนดกฎเกณฑ์ในการจับปลา เขาก็ลากปลาจนแบบว่า เรียกง่าย ๆ มันก็เหลือน้อยอะ ใช่ พอเดี๋ยวนี้ พอรึ มีการจัด อ่า กฎว่า ฤดูวางไข่เราจะไม่ออกทะเลกันนะ เราจะปล่อยให้ปลาได้ขยายพันธุ์ แล้ว แล้วจากพอปลาได้ขยายพันธุ์ปุ๊บ พอเราหยุดช่วง วางไข่ พอสารอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ในทะเลมันสูง กลับกลายเป็นว่า ช่วงที่เราจับปลาปกติเนี่ย มันได้ผลผลิตที่มากและคุ้ม เรียกว่าคุ้มกับการออกทะเล คุ้มกับน้ำมันของชาวประมงที่ออกไป
ครับผม อืม ดีมากครับ อืม หมดเลย ครับ อืม ครับ อืม ยังไงครับ? ครับผม วา
เพราะว่าปลาที่ได้มัน มันขนาดใหญ่กว่า น้ำหนักที่ได้มันก็สูงขึ้น <chuckles>
ครับ มัน คือถ้าเทียบกับแต่ก่อน คือแบบ แบบว่าอาจจะไม่ได้มีกฎ ทำให้แบบว่าเราเรื่อย ๆ แล้วปลามันก็น้อยลง ๆ แต่ว่า เออ เนาะ ก็ดีนะครับ ดี คือแบบว่า เหมือนเราแบบปล่อยให้มันโต อืม
อา เราวิ่งตลอดทั้งปี เออ เราก็ได้ปลาตัวเล็ก ๆ ประมาณนั้น ใช่ มัน มันได้อานิสงค์มาด้วย อืม ผลพลอยได้ต่อกันไปเรื่อย ๆ เลย แม่น้ำลำคลองสะอาด ชายฝั่งอุดมสมบูรณ์ ทำให้ปลาทะเลก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ครับ มันเหมือนเป็นเอฟเฟกต์ต่อ ๆ กันมาเหมือนดอมิโนเนาะ ที่แบบว่าไล่ ๆ กัน อืม ก็ดีมาก ๆ เลยครับ
ถูกต้อง ๆ ๆ แบบแล้ว เป็นต่อ ๆ กันไป อือฮึ จริง ๆ ผมว่า จากการกระทำในจังหวัด ผมว่าเขาก็เรียกว่า ความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยนะครับ ผมก็อยากจะแบบ ต่อไปไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่ติดทะเลทุก ๆ จังหวัดเนี่ย เฮ้ย เนี่ย มาดูที่ ส สุ สุ จังหวัดผมได้ เพราะว่าทำแล้ว และประสบความสำเร็จจริง อ่า ทางจังหวัดคุณ ก็ถ้าเกิดว่าเอา คล้าย ๆ เอากรณีศึกษาไป ก็น่าจะประสบความสำเร็จเหมือนกันครับผม ประมาณนี้ อืม
เออ ใช่ ๆ ผมก็เห็นด้วยครับ อืม เป็นต้นแบบเนาะ อืม อะ ครับ ทำได้เหมือนกัน โอ้โฮ พอผมได้ฟังวัน เรื่องที่เล่ามานี้แล้ว ผมก็รู้สึกว่า แบบว่า เออ มันเป็นการกระทำที่แบบว่า เริ่มจากจุดเล็ก ๆ จนมันกลายเป็นผลใหญ่ ๆ เลย ก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ ที่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับ แล้วก็วิธีต่าง ๆ โอ้โฮ ดีมาก ๆ เลย แล้วไว้คุยกันอีก นะครับ ครับผม สวัสดีครับ
ใช่ครับ <chuckles> ใช่ ใช่เลย ครับผม ครับ อืม โอเค งั้นวันนี้สวัสดีนะครับ